क्या बात है! बड़ी अ, बेहतरीन तरीके से आपने इस विषय पर बताया और वाक़ई काबिले तारीफ़ अ, है आपका व्यक्तित्व कि आप व्यक्तिगत तौर पर इस प्रकार के विचार रखते हैं जो कि आजकल अ, इस जगत में मुझे नहीं लगता है कि बहुत लोग इन चीज़ों को धारण करते होंगे, आज तो वैभवात की दुनिया है, जैसा कि आपने कहा तो ये लोगों की प्राथमिकता पर निर्भर करता है कि वह किस तरीके की चीज़ों का अनुसरण करना चाहेंगे और अ, यदि मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँ कि अ, जब लोग इस प्रकार की चीज़ों में अ, लिप्त होते हैं और <smacks lips> अपने लाभ के लिए कहीं न कहीं अपने एक ज़मीर का सौदा करते हैं, तो अ, यह उनके जीवन पर किस प्रकार से नकारात्मक प्रभाव डालता है? कहीं न कहीं जैसा कि आपने कहा कि अ अ, सर न आँखें नहीं झुकेंगी, तो सर झुकाना तो बड़ी दूर की बात है, तो उन्हें किस प्रकार से अ, किन-किन चीज़ों से उन्हें एक जो है अ, क्या कहते हैं अम, अ
शुक्रिया। हुँ। बिल्कुल। हुँ। हुँ। जी। बिल्कुल। जी। नुकसान पहुँचता है।
हाँ, हाँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मैं माफ़ी चाहूँगा किस प्रकार से उन्हें नुकसान पहुँचता है? जी।
हुँ। ना, ना कोई बात नहीं होता है। जी। जी।